Ừm, mình có, nghĩ là có có cần nên được kiểm soát, ờ, kiểm soát nhiều hơn đề nhiều, ờ, hãng nó nó nó nà đồ ăn nó không không công bố những cái, ơ, ờ, ừm, tỷ lệ rồi, ờ, tỷ lệ thường thực phẩm hay nà các cái chất, ơ, có trong nó được một cách công khai và nó thường là sẽ chỉ có hình ảnh thôi, không được, ờ, có một vài chất không không tốt cho sức khỏe khi mình mình ăn nhiều hay là có thể gây ra, ờ, mỡ máu hay nà béo phì hay là các cái bệnh niên niên quan ấy, thì giờ gần như là không được nhắc đến. Nên nà mọi người sẽ chủ quan, đặc biệt là giới giới trẻ không để ý đến sức khỏe hay hoặc người không có chuyên môn. Mình thấy bên bên Mỹ nà là thường người ta ăn đồ ăn nhanh rất nhiều, đúng không? Tỷ nệ béo phì cao. Ừm, ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, tỷ lệ, à, béo phì ở đây rất là cao bởi vì là mọi người có rất là nhiều, kiểu, quán ăn nhanh luôn ấy, không phải chỉ McDonald's mà, kiểu, nó cứ nhan nhản ấy. Ví dụ đi đi độ mấy mấy trăm mét, mấy chục mét lại có một cái cửa hàng ăn nhanh ấy, thì tớ nghĩ à với cả người Mỹ người ta rất là thích ăn gà gà rán ấy, gà gà ừ, gà rán và, kiểu, uống uống soda ấy, thì những cái đấy là nó ưm hưm, bản thân nó những cái gì ở trong thành phần đấy nó đã rất là, kiểu, nó rất là hại rồi n kiểu, nó còn nhiều chứa nhiều đường đúng rồi, nhiều đường và nhiều dầu mỡ ấy. Đúng rồi, đúng rồi, thế nên là tớ c tớ cũng cảm thấy là đồ ăn nhanh đúng rồi, việc quảng cáo ấy, nó nó nên được hạn chế, bởi vì người ta không biết được không biết thực chất được là bản thân của những người làm đồ ăn nhanh, người ta sẽ sử dụng những cái chất gì và người ta sẽ, à, chế biến như thế nào ấy, nên tớ nghĩ là đúng rồi, tớ nghĩ là nó nên được quảng cáo, ờ, hạn có hạn chế thôi. Bởi vì bởi vì người ta có thể người ta muốn có lợi ích ấy, người ta muốn bán được càng nhiều càng tốt ấy, những cái nhanh ấy, nên người ta sẽ kiểu, ta sẽ quảng cáo, đúng rồi, bất chấp lợi nhuận ấy, quảng cáo quá lên ấy, và như thế thì cũng chỉ hại người tiêu dùng, mà như thế thì cũng là một việc, ờ, làm không có đạo đức lắm ấy, không có đạo đức nghề nghiệp lắm ấy, nên tớ nghĩ là đúng là nó nên được kiểm soát ấy. Thì cậu còn ý kiến gì nữa không? Hưm.
Ừm. Ờ. Ngọn ngoài à, hả? Gà rán, à. À. Đúng rồi. Đúng rồi, không không không tốt, đúng không? Ừm, dễ gây béo phì. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, chuẩn. Sẽ x ừ, đúng rồi, xử lý ra sao. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Bán bán nhiều nhanh Bất chấp lợi nhuận đấy, đúng không? Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. À, thế mình có thấy là ở bên bên Mỹ thì thường họ sẽ ăn đồ ăn nhanh ở ở ngoài nhiều hơn nà nấu ăn không? Có bên đó có thói quen nấu ăn như ở bên Việt Lam mình không?

Đúng rồi, và, kiểu, nhiều nơi nó còn quảng cáo sai lệch ấy. Nó còn không ơ, ừ, ví dụ đúng rồi bất bất chấp lợi nhuận ấy, nên tớ nghĩ là đúng là với cả một phần ấy, người ta cũng mọi người cũng nên biết. Cũng phải có được nhận thức ấy về cái việc mà, ờ đúng rồi, phải v vệ sinh tốt cái gì đúng rồi, đúng.
Ừm. Ừm. Bất chấp nhỉ? Gọi là, bất bất chấp lợi nhuận, đúng không? Ừm, đúng rồi, họ họ có cân cân, ơ, bằng lại dinh dưỡng, với cả cân bằng lại, kiểu, đồ ăn ấy, chỉ có ăn, gọi là, chỉ ăn, ơ, ăn hạn hạn chế lại, chứ không thể ăn thường xuyên hoặc là ăn quá nhiều. Đấy, cân bằng dinh dưỡng luôn. Ừm.
Đúng rồi, tớ ừm, ừm. Đúng, thế nên là một phần cũng phải là người ta cũng phải có động lực ấy để, kiểu, mình muốn bản thân mình trở nên tốt lên ấy. Chứ ví dụ mà mình một người cứ giáo dục, một người cứ nói, nhưng mà người kia lại không không muốn nghe ấy, đúng rồi, thì tớ thấy như thế cũng rất là khó ấy. Nhưng mà đúng như như cậu nói là tớ nghĩ là nên kiến thức quảng cáo ấy, nên, kiểu, nên thể hiện là, ờ, rõ, kiểu đúng rồi, thực tế hơn ấy. Là, kiểu, ví dụ cái gì có lợi có lợi thì cũng phải có hại ấy, có hai mặt ấy, thì tớ nghĩ là người ta nên quảng cáo kiểu chân thật hơn để người tiêu dùng ờ, đúng rồi. Thì tớ cũng cám ơn cậu nha, hôm nay tớ hôm nay mình nói về chủ đề này khá là hay, tớ cám ơn cậu.
Ừm, đúng rồi. Không nghe, đúng không? Ừm. Ừm, rõ ràng hơn, ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Bàn chân, đúng rồi. Ừm. Hôm nay, ừ, mình cũng thấy vui. Ờ, cảm ơn bạn nhá, ờ, sự chủ đề về sức khỏe này tốt này. Ừm. Ờ, chào bạn.
Bạn. Ừm, chúc cậu rồi, ô kê.